あ、入ります。
あ、入られますか？そしたら、そういう時ってどうなんですか？本を見て。
ああ、なんか、むま、やっぱ、これも面白そうど思うんですけど、なかなか手が出なかったりとか。うーん、ま、あと、ちょっと図書館で、ええと、予約をしてて、来たのになんか取りに行く時間がなくってうん、なんか、あ、期限過ぎちゃったみたいな。
うーん。 はい。 あ、そうですか。 うん。 うん。 あ、はい。 あ、そうですか。じゃあうーん。
うーん、だからなんか、ちょくちょくは読んでるんですけど、その、趣味ってなんか胸を張って、前みたいに「あ、あの本面白かったですよね」みたいな、なんか、そんなに読んでないんですよね。
ええええ。 うん。 ううん。 あ、そうですか。じゃあ、やっぱり本本はもうすごく頑張って読まれたから、じゃ、ちょっと、やっぱり先程おっしゃったような、こう、燃え尽きた感じがあるんですかね？
うん、うん。 ちょっと、うん、でも、まあ、好きは好きなんですけど。
うーん。 あ、そうですか。
はい。
なるほど。
だから、なんか、結構、その、友達とかに聞くと、なんか、ご飯食べるのも忘れちゃったとか。 間の感覚がなくなっちゃうぐらい、熱中しちゃうとか、そういうことがなくって。
うん。 ええええ。 はい。 へえ。 あ、なるほど、じゃ、ほんと、情熱を注ぐというか、こう、ほんと、夢中になれるものがあまり、じゃ、今は思い当たらないっていう感じですかね。
はい。 うーん。ま、昔からないでですよね。うーん。
ああ、そうなんですね。そうですか。じゃあ、本の時はあれですよね。あの、目標を決めたから、それに向かってっていう感じで、取り組んだって。
ほうですね、うーん。
そうですか。なるほど。
ほうですね。
そうですね。
とく、ま、多分一つの原因として、もともと私ちょっと恋愛体質で、その
うん。 うん。
情熱を全部、なんか、彼氏とか旦那とかに向けちゃう？
あ、すごい素敵ですね。そうなんですか。 へえ、うん。
なので、その人中心に結構回っちゃうので、趣味って言ったら、なんか、その人なんですね、なんか
あ、へえ。 あ、すごい。
今は旦那なんですけど、旦那なので。だず。彼をどう幸せにしようっていう風に考えちゃうんですけど。
あ、てきですね。ああ。 いや、そんな素敵な人いるんですね。すごい、そうですか。ええ。
いや、でも、それはそれはそれでいいけど、もう、もっと何て言うんでしょう、自分、ま、それでも幸せになるんですけど、自分が自分のために、なんなんていうんしょしょう、旦那だと旦那に左右されるじゃないですか？うん。そうじゃなて、旦那がいなくても、なんでしょう、自分で楽しめる趣味が、み見つけたいんですよね。
うーん。 うーん。 ええ。 あ、そうですね。 うん。 うん。 あ、そうですか。じゃ、いわゆる、こう、お友達がね、すごく夢中になっているような、そういう趣味って何って言われたら、答えられるような何かですかね？
うん。